Oye, cuéntame, ¿tú qué es lo que buscas, o en general, qué es lo que esperas cuando buscas un mentor? ¿Qué haces para que consideres a alguien un buen mentor?
Uy, pues, a la persona a la que seguiría, a quien consideraría, o más bien a quienes he considerado como personas que han influido en mí, a quienes recurro por por consejo, a quienes recurro preguntando algo que, me es difícil, ¿no?, eh, dilucidar a mis padres los admiro mucho
Ajá. Ujú. Ajá. Ajá. Ujú.
son seres que me enseñaron y y me formaron y son la base de todo lo que soy, pero a lo largo de mi vida también he buscado la mentoría, es decir, he buscado aprender o seguir a otras personas a quienes también respeto y admiro, pero de manera diferente, ¿no? Eh.
Mm. Ajá. Sí. Sí, bueno, no vas a aprender, ¿no?, lo mismo que, o sea, con otras personas, lo que aprendiste en tu casa.
Este, mi Sí, claro, es es diferente. Mis padres me formaron, pero, un mentor es alguien a a quien te acercas por algo en específico. No no solo por sabiduría, sino, por algo en específico, porque, te pueda aportar. Y en ese aspecto
Ujú. Sí. Ajá.
creo que empecé desde muy temprano. Por ejemplo, y al decir temprano
Ah, vaya. ¿Un profesor, o?
no, fíjate que tenía yo 12 años, entonces, en, eh, en lug en el lugar donde yo vivía, ¿no?, donde pasé toda mi niñez, casa de mis padres
Ah, ajá. Ajá.
era una colonia muy conflictiva.
Uy.
No, sí, es una una colonia donde la violencia y y lo digo así tal cual, era era del diario, ¿no? Este
Sí, lo entiendo.
entonces, eh, bueno, te te estoy diciendo, bueno, a mí me tocaron los tiempos de los cholos. Ahorita ya no es tanto ese show, pero pero pues sí, en mis tiempos sí era qué barrio y corre, mejor ni contestes. <laughs> Entonces, este
<chuckles> Mm. Sí, sí, sí.
cuando yo tenía 12 años hay algo, eh, bueno, está la la centros de integración juvenil, que es estas esta institución sin fines de lucro, que trata con las adicciones. Y bueno, ah, mm, pues, el centro de integración juvenil, sí es como una especie de anexo, pero, también ofrece ayuda psicológica, a quienes van a buscarla sin sin, este, sin cobrar, por ejemplo. Bueno, en mis tiempos era sin cobrar hoy no sé, supongo que siguen igual, eh, pero sí sí fue bien bien padre. Y entonces
Los anexos. <chuckles> Ajá. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. <chuckles> Ah, pero Ujú. Ah, o sea, ¿ibas ahí?
sí, iba pero, a a fungir como voluntario técnico. Inclusive juraba yo juraba que yo iba a ser psicólogo. <laughs> Pues, siempre, no. Este, no, yo yo juraba que iba a ser psicólogo, y que me y y, eh, de hecho me pegué mucho a uno de los psicólogos, que que trabajaba allí. Eh, inclusive me ofrecieron después de que terminé mi voluntariado, eh, tenía como 14, yo, como duré como 2 años ahí de voluntario. Sí. <laughs> Entonces, eh, pero, aprendí muchas cosas y me pegué mucho a eso. Y de hecho, para cuando, porque, cabe r de de resaltar que mi hermano, el mayor, estaba en drogas y, este, cuando me toca, eh, saber, enterarme, más bien que él lo admitiera, porque lo sabíamos, pero, no no había esa situas
Ah, okey. ¿Y ya no? <chuckles> No. Ajá. Pero, estabas bien chiquillo. Uy. Sí, no, n era como ese, ¿no? Un secreto a voces.
Sí. Sí, mis padres lo sabían, pobrecitos, sufrieron mucho. Eh, y después entonces, el ahora sí se anexa, y a mí cuando ya me toca verlo, eh, me toca vivirlo de manera diferente a mi familia, porque mi familia apenas estaba empezando a ver cómo se trata con una persona con adicciones. A mí ya me había tocado, y y por eso es que cuando mi hermano sufre este episodio de de iluminación y y decide enfrentarse a su a su adicción, me toca acompañarlo s y acompañar a mi madre que no tenía idea de cómo tratar con las adicciones. Ajá, mm, entonces, ese fue él fue mi primer mentor. E este este psicólogo me ayudó sí, me ayudó mucho, me ayudó a entender muchas cosas, eh, me ayudó a poner en práctica. También, e estas estas, eh, pues, no sé, no, no son técnicas, era más bien como en un entendimiento de lo que de lo que pasaba, por qué pasaba, ¿no?, y y entonces, el uno de los mentores importantes que tuve también, eh, fue dentro de de un trabajo de la rama de seguridad.
Ajá. Ujú. Sí. No, pero qué bueno. Tratar, claro. El psicólogo. Ujú. <chuckles> Sí. Sí, sí, sí. Ah, o sea, ya. Sí, o sea, ya no fue, el el centro este, ¿no?, o sea, ya fue más grande.
Sí. No, no, ya ya eso fue después, estoy hablando ya mucho después. Y ¿y qué esperaba?, ya para cuando, o sea, obviamente más chavo, pues, no definía lo que era un mentor. Yo me acerqué a alguien porque porque veía que era una persona que sabía del tema y yo quería saber del tema y tuvo la bondad de de sí, eh, pues cobijarme como tal y enseñarme aún cuando pues era un plebe y ¿que iba a saber de eso?, pero, excedió el tiempo. <laughs> Y eso entonces, una de las primeras cosas que esperas de un mentor es que te tenga paciencia, ¿verdad?, porque porque no sabemos y lo que queremos es eso, saber. Y cuando en este trabajo de la rama de seguridad igual entro, este, con muchas carencias, es decir, este, mi comportamiento dejaba mucho que desear y esta persona
<chuckles> <laughs> Sí, claro. Bueno, pero eras nuevo. <laughs>
Ciertamente sí, pero a veces eso no es justificante. O sea, tú sabes en lo que te metes y y tienes que darle, ¿no?, bueno, está bien. Entonces, eh, este este mentor, él me eligió a mí.
Sí. Sí. Uy.
Sí, estuvo chido, porque me vio, vio que andaba bien perdido, y hay muchas frases que me que me dijo, que hasta el hasta la fecha las pongo en práctica, este, reglas que que se tienen que.
<laughs>
Que se tienen que tomar en cuenta. Sí, claro. Por ejemplo, es esta frase, aunque suena simplona, es muy real. Dicen, se dice así, n es regla de oro, dicen, eh: "Nunca estés donde no debes de estar".
Sí, pues, aprendiste, ¿no? De él. Ajá.
Así.
Uy. Sí.
Dime entonces sí, no es muy impactante, ¿no? Pero, <laughs> pero
No, pero, o sea, es como que sí puede sonar un poco casual, o sea, algo, pues, tal vez que dirías no hasta equis, pero, o sea, ya si te lo piensas más a fondo si es como, bueno, tiene mucha r mucha razón. Dime e e y es algo que no todas las personas tienen en cuenta, ¿no? Que.
Ujú. No, tan profundo. Sí, claro. Sí.
Eh, sí, o sea, parece sencillo, pero, en realidad es algo que muy poca gente puede cumplir. <chuckles>
A ver Por ejemplo, y esto, bueno, esto lo lo aplico para ese trabajo, ¿no? A ver.
Ajá.
En el trabajo en el que estaba, pues, de éramos como un, eh, nos dividíamos en células, pelotones, etcéteras. Eran eran fuerzas armadas. Entonces.
Ajá. Sí, sí, sí.
Mi lugar cuando era un un un, pues pata de chucho, soldado infante, este, era con mi cabo. Era mi escuadra, 4 personas, era con mi cabo. Nada más, ese era mi lugar. En el en en un operativo era seguir a mi cabo sus indicaciones, sus órdenes. Si no estaba allí, ¿no? ¿Por qué, diablos iba a estar en otro lugar si no debería de estar en otro lugar? Y entonces cuando estás en otro lugar y no sabes qué hacer, porque, no estás siguiendo indicaciones, estás corriendo mucho riesgo.
Ajá. Ajá. Sí. Claro.
Entonces, frase es regla de oro, suena no muy profunda, pero, es muy real, nunca estés donde no debes estar, porque, es cuando te va a pasar lo que no quieres que suceda. Así tal cual, es así tal cual eh, ¿no? Este, bueno, entonces uno busca en un mentor, primero paciencia, después sabiduría, conocimiento, ¿no? Porque pues, es es lo que lo que estás buscando, alguien que te enseñe. Y aprendí muchas otras cosas
<chuckles> Sí, sí, sí. Sí, no. Claro. Sí, alguien que sea también un ejemplo a seguir, ¿no?
¿Mande? No necesariamente. <chuckles> No, no necesariamente tu mentor o o bueno, a quien estás bus de quien buscas aprender es es es un ejemplo a seguir, no necesariamente.
Sí, ¿no? Uy, ¿y eso? <chuckles> Ay, ¿qué tal? ¿Como, por qué? O sea
Okey, por ejemplo, actualmente, por azares del destino, eh, estoy siendo cobijado por otro mentor, como que me ven muy carente todo el tiempo, entonces <laughs> entonces, eh, casualmente, pues, es mi director general, eh, mm, yo mm, asumo que me vio algo de potencial, por ahí se ocupó uno de mis talentos, lo utilicé, fue de mucha ayuda y ahora me está, este, cobijando, y esta persona es el ser más odiado <laughs> por, en todo, eh, en mi trabajo, este, eh, este, es el jefe de todos y es el más odiado, entonces no, no es un modelo a seguir.
Ajá. Ajá. <laughs> No. Ajá. No, no puede ser. Pero, ¿y eso? ¿Por qué lo odian? <chuckles>
Es muy exigente, muy demandante, eh, conoce del tema, pero, tiene un ego tremendo y y casualmente quiero aprender de él, es más, la posición que me está ofreciendo es junto al lado de él y yo sé que me va a hacer trizas, trizas, pero, yo sé que voy a aprender muchísimo, pero mucho.
Ah. Uf. Te va a destrozar. <chuckles> Sí. <laughs> Pues mira, tal vez, o sea, puede ser que en al algunos aspectos no sea un ejemplo a seguir. Pero, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, pues dices: "No, pues le sabe bastante", entonces, en esos aspecto que tú quieras aprenderle, sí es un poco un ejemplo, ¿no? <laughs>
<laughs> Claro. Sí. D digamos que sí, sí, conoce la chamba, ¿no?, pero, su su manejo del capital humano es terrible.
Ajá. <laughs> Es lo malo. Sí.
Es terrible, es terrible. Para él, eh, eh, no fue militar y aún así me asombra en las pocas conversaciones que he tenido con <chuckles> él, eh, profundas, eh, tal vez, no sé, tal vez por el hecho de de haber estado allí, tal vez, él cree que tengo potencial para lo que sea que me está proponiendo. Y y digo: "Bueno, si si tiene fe en mí y si tiene confianza en mí, pues yo tengo que corresponder a esa confianza si me está dando la oportunidad". Y claro que voy a aceptar su mentoría porque, también.
Ujú. Ujú.
Ap yo creo que de quien más aprendes, a veces, no es de quien más bien te trata o o el ser más amable, ¿no?, cuando el tamaño de tu éxito también es es es derivado del tamaño del reto que que enfrentas.
Sí. Sí. Sí, lo pienso, por ejemplo, como estos maestros, ¿no?, que luego son de los más estrictos y más pesados, pero que enseñan perfecto. Que dices: "Es que no he aprendido con otro maestro como aprendí con él", aunque me destruyen los exámenes, pero aprendí y entendí. <chuckles>
Sí. ¡Uf! Claro. <laughs> Sí. Ciertamente. Sí, es eso de que, son de los que más recuerdas. Es más, hasta con cariño. Ah, eh, ese, ¡ah! <laughs>
Sí. Ajá. <laughs> Sí. Y es como que no los puedes odiar porque es como, es que era muy pesada su clase, sí, pero e enseñaba muy bien, me gustaba mucho cómo daba la o sea, cómo enseñaba y eso, ¿no?, o sea, siempre hay de esos maestros. Entonces, sí entiendo un poco a lo que te refieres, <chuckles> cómo dices que que te va a destrozar si es que este, pues, eh, aceptas, ¿no?, de estar ahí. <chuckles>
Ujú. Sí, no. Sí. Sí. Sí. Sí, uf. Sí, claro. Si todo se da y la y todo favorece, este, anhelo estar allí. Sé que va a ser, un reto gigantesco estar con este individuo. No, eh, eh, o sea, lo digo así porque va a ser muy pesado, sí, va a ser pesado, pero bueno.
Pero, esperemos que no te destruya. <chuckles> <chuckles> Sí, claro. Si es alguien tan exigente, seguramente sí sea algo pesadito.
Sí. Sí, uf, y de tiempo y demandante de todo, pero uf, pero, eh, precisamente el crecimiento que voy a tener después de eso y la visión que voy a tener de las cosas después de estar en esa posición, yo creo que va a ser, ¡muy, muy, muy, muy! Requetediferente. Y y pues sí, n entonces, voy a la tercera, eh, cuestión que bu que buscas también en un mentor.
Claro. Es una buena oportunidad. Claro. Ujú. Ajá.
Que ese mentor, te puede llevar a mejores lugares.
Sí, claro.
¿No?
Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, em, nunca va a ser alguien por quien vayas tú am, al contrario, ¿no?, como que a buscar cosas malas de él, sino que, pues, gracias a él te abra puertas, te abras, pues, el paso, ¿no?, eh, ante lo que sea que que tengas enfrente.
También. Ujú. Mm, no. Así es. Sí, sí, sí, sí así tal cual. Eh eh y esto me está pasando apenas en estos días, entonces, eh, yo ya lo daba por perdido, pero regresó, mem me llamó y yo estoy puestísimo y y sí es un es un mentor y y de nuevo, me está buscando. Entonces, para quien, eh, tiene, este, en su en su mente, eh, buscar la mentoría de alguien, o si a alguien ya lo ya lo, eh, cobijó un mentor, y no lo ha reconocido como mentor, pues que que lo que l que ponga atención porque lo puede llevar a mejores lugares, va a tener paciencia, o quizás no tenga paciencia, pero pero definitivamente va a tener la voluntad de enseñarlo y eso también es importante.
Ujú. <chuckles> Sí. <chuckles> Ujú. <chuckles> Sí. <chuckles> Digo, y por ejemplo, si él vio algo en ti que, pues, es lo que busca, pues, seguramente es porque sabe que tú podrás con eso, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Él te va a guiar y, pues, sabe que tú das el ancho para poder estar ahí, que eso eso es lo importante al final, ¿no?
Ujú. Así es, entonces. Pues, ahí está, esos 3 son los 3 puntos que yo buscaría. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Gracias por poner atención a mis insensateces. <laughs>
<chuckles> Sí. <chuckles> Uh, me parecen perfectos. <chuckles> No, no, no, al contrario, gracias a ti por contarme, pues, tu tus experiencias a lo largo de tu vida, pues, con los mentores que has encontrado. Te agradezco mucho, la verdad.
Mm.